Hiç göç kararı aldıysan, bus kararı nasıl aldın?
Aslında b b bu kararı birkaç kez aldım ben, ımm, ama, emm, bazılarını uygula ııı, uygulayamadım. Yani, iii, 2-3 kere aldım. Eee, ilk 2’sini uygulayamadım. Ooo, çünkü hayatı daha iyi yaşamak, ııı, emm, isteğiyle veya, işte, çocuğum olmuştu, bir kızım olmuştu, ona daha iyi bir gelecek sunma isteğiyle bu bu tarz adımlar atmıştım. Emm, ama, eee, bunlar gerçekleşmedi. Iıı, belki o zamanın şartlarında, hani, çevremde çünkü göç etmiş insanlardan olumlu geri bildirimler alıyordum. Dolayısıyla
Hımm. O, neden? Hı hı. O zaman çevrendeki insanlarla, ııı, göç eden insanlarla, a bayağı bir sohbet ediyordun, değil mi? Peki, bu sohbet ettiklerinde onların sana tavsiyesi nasıl oluyordu?
Evet, evet. Yani, iii, bu önemli olan buna karar vermenin, iyi tartmanın gerektiğini söylüyorlardı. Iıı, ma yani, sık ilk başta sıkıntılar yaşanacağını ama her şeyin sonuçta bir çözümü olduğunu ve, eee, be sabredersen ve, eee, azimle bunda, aaa, devam edersen bu kararında, ııı, o zaman, ııı, ba başarılı olacağını söylüyorlardı. Nitekim onlar da öyle yaşamışlardı ve sonunda
Hı hı. Peki Peki, ilk başta, ımm, şundan bahsettin, ilk 3 kere, eee, kararı almıştın ama bunu 3’üncüsünde, eee, işleme koydun. Neden ilk 2’sinde, eee, koymadın da 3’üncüsünde, eee, koyma fikri bir anda böyle, eee, daha nüksetti sende?
Hı hı. Evet. İlk 2’sinde aslında biraz daha gençtim. Iıı, dolayısıyla burada da belirli kademeleri, belirli basamakları yükseliyordum ve o yü yükselmeye devam etmem benim hayatımı burada daha rahat ettirebilir düşüncesi vardı. Ayrıca, iii, 2’ncisinde ailem de pek istemedi. Çünkü daha uzak, ııı, yani, iii, T Türkiye'den Amerika'ya gitme gibi uzak bir, iii, mesafeydi. Ora orayı tercih etmediler. Iıı, daha yakın olmak istiyorlardı. Çünkü sevdiklerimiz Türkiye'de kalacaktı. Eee, o yüzden ay aile büyüklerimiz bir rahatsızlık veya Allah korusun bir ş sıkıntı yaşandığında hemen buraya ulaşabilelim istiyorduk ama dolayısıyla bunlar ertelendi. Eee, ben şu anda 56 yaşındayım, aaa, işte 54 yaşında son kararı verdiğimizde, eee, kızım büyümüştü, aaa, o okumaya Almanya'ya gitmişti. Eee, biz de eşimle artık emekli olmuştuk ve Türkiye'deki, iii, şartlarda, ııı, birtakım ekonomik sıkıntılar söz konusuydu. Iıı, benim fotoğraf stüdyom vardı, bir iş yerim vardı. Iıı, dolayısıyla ne yapalım, ımm, bu ekonomik sıkıntıda, ımm, karar veremez hâle gelmiştim, fiyat veremez hâle gelmiştim, müşterilerle, ııı, ımm, ımm, bir tıkanma noktası yaşamıştık. Dolayısıyla artık son çeyreğimize emekli de olunca, aaa, yurt dışında yaşayalım, ııı, dedik. Ve
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Şunu da sormak istiyorum. İlk başta şundan bahsettin, işte, iş na nedeniyle, emm, eee, gitmek istemedin, 2’ncisi aile, işte, belki yaş o oldu, 3’üncüsünde de, işte, eee, kızın Almanya'ya taşındı okul y ımm, vasıtasıyla. Eee, sen de, eee, eşinle birlikte emekli olduktan sonra a ııı, taşındın. Anlattıklarından göç sürecinin hayatında büyük bir dönüm noktası olduğunu hissediyorum gerçekten. Peki, bu değişim seni en çok hangi yönünle dönüştürdü?
Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Şöyle, bem eee, yani, bu bu değişimin asıl nedeni, hani, ımm, ül ülkemde kalsaydım, emm, ııı, sıkıntı, ııı, içerisinde olacağımı fark ettim. Yani, kararlarım artık, ımm, yani, ııı, ruh hâlimin bozulduğunu hissetmeye başladım. Imm, çünkü sürekli tekrarlanan bir, ııı, senin elinde olmayan bir ekonomik, ııı, sıkıntı, eee, söz konusu ve her seferinde bu senden bir şey götürüyor. Artık son seferinde artık iyice tıkandığımı ve psikolojik olarak olumsuz etkilendiğimi hissettim. Ba bu karar beni birçok şeyi silip, bu göç etmenin, böyle bir yaşta göç etmenin, emm, risklerini göze alıp, ımm, açıkçası, ııı, ülke değiştirmeme sebep oldu. Iıı, ve şu anda çok memnunum bundan.
Hı hı. Evet. I hı. Eminim ki birçok risk burada Hı hı, eminim ki bu çok birçok risk, eee, vardır. İşte, belli bir yaştan sonrasında, eee, farklı bir ülkeye göç etmek, eee, yeni bir ülkeye alışmak, sadece fiziksel değil, duygusal bir yolculuk da gerektiriyor. Bu süreçte kendinle ilgili en çok neyi keşfettin?
Kesinlikle. Hı hı. Tabii. Emm, şöyle söyleyeyim, emm, bizim göç ederken eşimle beraber b ortamımıza uygun bir ülke aradık. Dolayısıyla iklim açısından benzer olması bizim için önemliydi. Eee, biz deniz kenarında, işte, İzmir'de sıcak bir memlekette, eee, insanların, eee, hoş sohbet olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Dolayısıyla, eee, o tarz bir ülkeye gitmemizin, eee, bizim, eee, a adaptasyon sürecimizi azaltacağını, eee, biliyorduk, eee, hissediyorduk daha doğrusu. Dolayısıyla ona benzer yine bir Akdeniz ülkesi olan İspanya'ya Barcelona'ya geldik. Bu bı buraya geldiğimizde, eee, gördük ki ortam olarak insan yapısı, iklim şartları çok benzer. Emm, dolayısıyla bu bunu aştıktan sonra, eee, gerisi biraz daha kolay olduğunu fark ettik. Emm, ma ba burada yaşayan bu tarz insanların çok olduğunu, eee, örneğin çok olduğunu, hani, yalnız olmadığımızı bir fark ettik.
Hı hı. Oh, ne güzel. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Peki şunu da sormak istiyorum. Emm, işte, Türkiye'de, İzmir'de, eee, yaşadığından bahsettin. Şimdi Barcelona'da, eee, benzer iklimler, belki, emm, Akdeniz kültürü, eee, sıcak insanlardan, hani, bahsettin. Emm, e, şöyle, göç etmek insanın kimliğinin yeniden tamamlanmasına ve tanımlanmasına neden olabiliyor. Hani, senin için bu yeni başlangıç neyi temsil ediyordu?
Hı hı. Hıı. I hı. Evet. Doğru. Bu aslında bu başlangıç beni hayatıma bu yaşta tekrardan tutunmamı, eee, ve hayata daha olumlu bakmamı sağladı. Eee, çünkü, eee, daha kendimi psikolojik anlamda çok o olumlu yönde etkiledi. Birincisi, eee, zorluklardan ben, hani, zorluklarla, ııı, nasıl baş ederim diye düşünürken aslında pozitif anlamda, eee, psikolojimin, eee, değiştiğini fark ettim. Eee, yeniliklerin her zaman insana daha böyle, emm, canlandırıcı, ııı, yaşanacak sıkıntıların aslında hepsinin çözümü olduğu için bir ya daha farklı, eee, hayata sarılmanı, eee, sağladığını gördüm. Dolayısıyla benim hayata yeniden tutunmamı sağladı. Emm, yani, bunları ben zorluk veya şey olarak al algılamadığım sürece, işte, bunaltıcı bir şey olarak, aslında her şey senin kafanda bitiyor. Yani, yaşayacağın zorlukları bile bilerek, eee, gider gidip ve bununla baş et etmeyi göze alıyorsan o zaman her şey kolay oluyor. Ha, ben her şey güzel olacak diye gidip yaşanacak zorlukları yok saysaydım o zaman benim için çekilmez bir hâl olabilirdi. Ama ben bunu bu şekilde görmedim. O yüzden beni çok da daha çok hayata bağladı.
Hı hı. Evet. Anladım. Anladım. Hıh. Seni hissediyorum gerçekten. Hı hı. Yani. Emm Anladım, yani, bu görünüşe göre, işte, bu deneyim bazen tabii ki de hem zorluklar, ııı, hem de güçlü bir iç direnç kazandırmış sana. İşte, emm, sonuçta belli bir yaştan sonra dediğine göre bir ülkeden bir ülkeye gitmek, emm, her yiğidin harcı değil. Eee, sonuçta aile faktörü var, ımm, belki, eee, eminim ki artısını eksisini çıkartmışsındır sen. Peki şunu da merak ediyorum, o dönemde o dönemde seni ayakta tutan şey neydi?
Kesinlikle. Evet. Ya bu Tabii. Ya, bu noktada bunla olmak Hı hı. O dönemde ayakta tutan şey açıkçası hayattan zev Yani, ben ne için göç ettim? B bu bundan sonra daha rahat bir yaşam sürmek için. Eee, bu daha rahat yaşam derken neyi kastediyorum? M emm, istediğim, eee, zaman gezebileyim, eee, bir yerde oturup bir şeyler yiyeyim. Yani çok büyük beklentiler, eee, söz konusu değil. Yani çok zengin olayım tarzında bir yaklaşımla gi gitmedim. Dolayısıyla ben hayatı daha keyifli yaşamak için göç ettim. Eee, ba ba her şeye daha rahat erişe e erişilebilir olsun, benim, ııı, istediğim şeylere erişebileyim. Eee, yani bunun için, eee, benim o için ütopik olmasın bazı şeyler. Eee, bunun için geldim ve bunun, eee, burada, bunların erişilebilir olduğunu ve eriştiğimi görünce motivasyonum tabii oldukça artmaya ve hayattan keyif alma, eee, ımm, ba bu zevki yaşamaya başladığımı gördüm. Benim de istediğim buy
Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Onu da sormak istiyorum sana, eee, hani, ilk ilk söylediğinde 3 kere, eee, işte, göç etme fikri ve 3’üncüsünde, eee, bunu eyleme dönüştürdün. Eee, işte, ilk başta, işte, iş nedeniyle, 2’ncisinde ailevi süreçler, eee, seni Türkiye'de tuttu. Ama 3’üncüsünde kızının da Almanya'ya gitmesiyle beraber sen de, eee, Barcelona'ya, emm, hani, taşındın. Eee, bahsettiklerin, hani, köklerini geride bırakmanın ne kadar karmaşık hisler yarattığını da gösteriyor. Bu duygularla baş etmeyi nasıl öğrendin peki?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıh. Evet. Bu bu noktada teknoloji, aaa, çok yardımcı oldu. Eskiden teknoloji olmadığı zaman, hani, emm, üniversite zamanında, hani, benim üniversite zamanımda teknoloji yoktu. Eee, kablolu telefonlar vardı. Ailene telefonla a ha haberleşebilirdin. Görüntü vs. herhangi bir şey yoktu. İnternet yoktu.
Hı hı.
Dolayısıyla, emm, çok daha sınırlıydı her şey. Eee, şimdi, eee, teknoloji, eee, çok gelişti ve he herkes yakınında. Artık, emm, görüntülü görüşüyorsun, eee, na telefon, yani, sesin sesle iletişim kurmuyorsun. Artık herkesle görüntülü konuşuyorsun. Dolayısıyla aileni, anneni, babanı veya, aaa, geride bıraktık insanlarını, arkadaşlarını, yine bağlanıp onların bulunduğu ortamda sen de yer alabiliyorsun. Dolayısıyla bu eskisi gibi, emm, çok, böyle, hasret, emm, çekme kavramını, eee, biraz daha azalttı. Eee, sadece ni
Evet. Hı hı. Anladım. Yani, bu duygularla, işte, teknoloji vasıtasıyla bir şekilde, eee, baş etmeyi öğrendin diyebilirim, değil mi? Peki, eee, bu, ımm, şunu da değinmek istiyorum, yani, anladığım kadarıyla, göç senin için sadece, hani, bir yer değişikliği değil, hani, aynı zamanda bir içsel yolculuk süreci. Eee, bu yolculukta seni en çok şaşırtan ne olay oldu? Bana söyleyebilir misin, merak ediyorum.
Evet, evet. Tabii, tabii. Doğru. Ya yani, en çok şaşırtan aslında tabii b bizim, ımm, ııı, ülkemizde, ııı, artık, ımm, ekonomik anlamda zorlandığımız şeylerin burada aslında çok kolay, eee, bir, emm, burada yaşamın insan için, eee, düzenlendiğini ve her şeyin erir erişilebilir olması ııı, nın sağlandığını fark ettim. Bu beni çok şaşırttı. Çünkü ben, eee, kendi ülkemde bunu çok yaşayamıyordum. Bir şeye ulaşabilmek için, emm, çok fazla çaba sarf etmek, eee, gerektiğini, eee, görüyordum. Yani, çok basit bir şeye bile. Yani, atıyorum mesela bir telefona bile veya bir arabayı, evi bıraktım, ııı, hani, sevdiklerinle güzel bir yemek, ııı, çok özel bir günde, işte, doğum günde veya evlilik yıl dönümünde dışarıya çıkıp, eee, güzel bir yerde, güzel bir yemek için bile, hani, b ciddi anlamda bi bi ekonomik bir, ımm, giderin o olduğunu, ııı, fark ettim. Burada bunların artık doğal bir şey olduğu, bunların insanca yapabildiğini ger fark ettim. Bu aslında benim için en önemli şeydi.
Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı. Anlıyorum. Peki, şu an mesela Anladım. Şu an mesela, eee, geriye baktığında kendi genç hâline, eee, ne söylemek isterdin? Şunu söylemek ister miydin? Eee, ilk, eee, bu göç fikri aldığında o zaman uygulasaydım ya da işi düşünmeseydim ya da 2. göç fikri geldiğinde, hani, aileyi pek düşünmeseydim, eee, de gitseydim, bu kadar beklemeseydim, eee, diyebilir misin ya da buna, eee, göç et göç etmeyi düşünen birisine herhangi bir somut bir tavsiye eder misin?
Yani, göç etmek isteyen kişiye şunu tavsiye ederim, hani, genç olsaydım, eee, çok daha farklı olurdu tabii ki. Eee, isterdim yani. Eee, ama aile hayatımı bunun için bozmaya değer mi? Onun tabii, o tartışılması gereken bir konu. Eee, ama yalnızken veya ailemle ortak bir karar alıp böyle bir şey yapacaksam gençken, eee, tabii ki bunu isterdim. Çünkü aileyle gitmek de ayrı bir şey. Çünkü birbirinize day daya dayanağı oluyorsunuz. Eee, bu da önemli bir unsur. Yalnız gitmekle bir beraber yaşadığın, hayatı paylaştığın bir insanla gitmek aslında çok farklı, eee, şeyler. Gençlere şunu önerebilirim, gençler eğer bu tarz bir şeyi hayal ediyorlarsa hayallerini gerçekleştirsinler. Eee, m olmazsa ne olur? En azından olmamış olur. Ama şunu söyleyebilirim, hayatlarına çok büyük bir katkı yapmış olurlar olmasa bile. Bir deneyim kazanmış olurlar. Gençken bunları yapmak çok önemli. Belirli bir yaşta ciddi bir karar almak gerekiyor çünkü belirli bir yaşa geldiğin zaman.
Hı hı. E, tabii. Hı hı. Ayrı bir tat değil mi? Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Hı hı. Bugün çok güzel bir sohbet oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim.
Hı hı. Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere.